Ну да, вот тяжёлый день, пятница. <chuckles> Да, и э я помню, что и
То есть завтра можно выспаться.
Да, и у меня совсем, я помню, п просто появилось такое ощущение, полное, ну, такое ну, расслабленности, да, как ещё можно сказать, расслабленности, и
Ага. Ага.
совсем я забыла про тяжёлый день, ушла в этот фильм, и это вот очень помогает. Мгм. Да, совсем насладилась очень этим моментом, и вот вот такие именно моменты мне помогают согреть душу, помогают отойти, э, ну, разделить как бы момент работы и момент вступления в э конец недели, <chuckles> так сказать.
Ушла от реальности. Мгм мгм. Ага, ага. Такой в Да, это как есть ритуалы вступления во взрослую жизнь, да, у тебя ритуал вступления в выходные.
Мгм. Да, каждую, каждую пятницу. Но на самом деле не только пятница может быть тяжёлым днём. А может быть, в принципе, любой, у каждого человека день тяжелый, а и не только фильм, который поможет мне расслабиться. Мгм.
Да, конечно, конечно. Не обязательно это привязано к неделе. А скажи, пожалуйста, бывает ли у тебя так, что вот эти привычные ритуалы с едой, вином, а с хорошим фильмом не работают?
Да. Да. Да, е ну, а если фильм плохой попался, тогда не сработает.
Что ты тогда делаешь? Если фильм плохой попался, то хотя бы можно переключиться на другой. А вот, даже если хороший фильм не помогает, бывает ли у тебя такое?

Что помогает тебе расслабиться после тяжёлого дня?
Ой, ты знаешь, я вообще мечтаю об о расслаблении на самом деле после тяжёлого дня. И у меня есть определённые вещи, которые, да, меня расслабляют прям.
Так. Да. Ну вот и получается, что ты мечтаешь об этих определённых вещах, да? Чтобы вот, ты знаешь, что тебе сделает хорошо, что тебя расслабит, и ты это делаешь.
Мгм. Мгм, да. А, ну, вот вчера как раз была пятница <chuckles> тяжёлого дня. А, ну, то есть, пятница, конеч конец рабочей недели. Обычно пятница у меня тяжёлый день. Даже не понедельник, вот обычно для многих понедельник- день тяжёлый, а у меня всегда это пятница- день тяжёлый, и
Ага, ага. То есть ты, наоборот, после тяжелой недели чувствуешь усталость. А в понедельник тогда как ты себя чувствуешь? Э, наоборот, ты весела, бодра, полна сил, и такая: "Ура, завтра на работу!".
Ну да, да, накопленная усталость. Ну, я бы так не сказала, я бы <laughs> это так уже совсем не сказала, но, ну, просто я г я уже знаю, я уже морально себя готовлю к там в су в воскресенье, что так, ну, рабочий день близится, ну, и хорошо. А, понедельник- вот начало рабочего дня, м, в возможности, новые возможности, так, хорошо. И у ме как-то у меня есть силы силы ещё есть, силы после выходных. А вот к пятнице уже мой мой шар, э, возможностей сдувается. И, м, да, моим
Ага. Мгм, мгм.

А, да, есть разные техники. Слушай, мне тут недавно советовали дышать. <chuckles> Ну вот, дыхание, делать дыхательные упражнения или вс там встать, пройтись. А, ну, я дышу, но я б не выделяю на это 5 минут. Я обычно просто тогда начинаю дышать, когда я даже вот работаю. Это да, кстати, помогает. А, но вот если так говорить, ну, когда я говорю дышать именно вот дыхательные техники, там, глубоко щ дышать, считать
Не пробовала ещё? Да-да-да, конечно конечно. Это необычное дыхание, которое ты дышишь, собственно говоря, 100 % своей жизни.
Мгм. Но вот мне помогает больше всего просто выйти на улицу и прогуляться. Вот у меня есть 2 собаки, их нужно выгуливать, так что для меня это как раз таки вот такое отвлечение. И они меня, э, как бы уводят от работы и от моих мыслей, потому что там нужно з <chuckles> уже, когда я выгуливаю моих собак, нужно смотреть за ними, чтобы они не нагавкали, не налаяли на ребёнка.
Ага. Ну, конечно, ты Да, да. А сколько минут ты гуляешь с собаками?
Эм, ну, во время работы минут 10-15, когда у меня нету св очень много свободного времени, взять перерыв. Ам, ну, вот выходной, а, я в буду выгуливать их, ну, по 20 минут, полчаса. Если у меня меньше времени, я с обязательно вот вот то, что мне вообще очень-очень помогает проводить врем время на природе, и как раз есть возможность, если есть возможность на выходных, э, вывести собак и себя заодно <laughs> в какое-нибудь поле, прямо вот в поле
Так. Да, да. Мгм, мгм. Да-да-да, <laughs> тут <exhales> неизвестно, что, э, <grunts> неизвестно, что важнее, да, себя или собак.

Мгм, да, они думают, что я их выгуливаю, эт на самом деле они выгуливают меня. Эм. Да, я в люблю их вывозить в поле, вот в какое-нибудь, если есть поле, если нет дождя ещё. М, если ещё не появилась грязь. Вот я люблю их вывести в какое-нибудь такое безопасное поле ограждённое, м, возможно, такой большой собачий парк, чтобы они побегали. Я их пофотографировала. Мы все потом похвастались в соцсетях, как хоро как хорошо мы сходили в поле. <laughs> Какие красивые деревья.
Ага. Мгм, мгм. Вот, кстати, соцсети, вот такие вот выкладывание фотографий, комментирование фотографий для тебя являются расслабляющим фактором? Вот ты приехала с поля, да, <laughs> и хвастаешься друзьям, и вы обсуждаете, допустим, с друзьями или семьёй вот это всё.
Да, это да, это верно подмечено, хотя долгое нахождение в соцсетях, наоборот, меня, м, триггерит. Ну, в плане три ну, триггерит мой мозг, м, наоборот, становится раздражённым, если я слишком много в нём проведу. Но если я вот конструктивно так сформирую эт своё время, так сказать, э
Ага. Так.
Не проведу там больше времени, чем мне, э, не нужно нужно.
Мгм мгм.
То да, вот несколько минут, там вот 10 минут. Мгм.
Ну, просто получила какой-то заряд эмоций, да, ответила на пару комментариев. Уже настроение поднялось. Всё, надо выходить.
Да-да-да, проверить, э, проверить что-то своё. Да.
Да-да-да. Коротенечко.
А то бывает, это знаешь, э, что зайдёшь вроде за одним, забыл, зачем зашёл, и уже ты скроллишь эту ленту, и там какие-то непонятные девочки со своими рилсами, ты их вообще не знаешь, и вообще эта тема тебе не но ты почему-то их смотришь, а потом ты чувствуешь себя усталым. И это, наоборот, э, не расслабляет тебя. А вот так зайти, именно посмотреть на посты своих знакомых там, вот именно сконнектиться, э, социально. Это тоже вот такое хоро хорошее расслабление, там проверить, как другие люди поживают, поговорить с ними. Ну вот сконнектиться с другими людьми- это, конечно, очень тоже расслабляет. Это очень классный момент.
Ага ага.

М. Я бы сказала: "Нет". Я очень люблю хорошее кино, и но да, вот если, ну, есть вот такое правило 20 минут в фильмах. Если ты там не не зац не тебя фильм не зацепил первые 20 минут, даже если его будешь смотреть, ты не будешь да, ты не будешь, а, сильно в него втянут, и ты будешь отвлекаться либо на телефон И вот у меня так бывает, когда я беру телефон, я чё-то с что-то смотрю в телефоне. Это, конечно, тебя не расслабляет, это, наоборот, тебя ещё возбуждает, твой мозг. П п ты просыпаешься ещё больше, какой-то стресс у тебя появляется, там ещё неосознанный, но мозг уже тебе там повышается кортизол, ты уже там что-то, м, о чём ты думаешь, о чём не нужно думать в пятницу вечером. Да, бывает такое, и, слушай, тогда, ам, тогда, ну, я наслаждаюсь едой, нахожу что-то интересное в телефоне или, возможно, я, если есть возможность, я поговорю с кем-то, вот с кем мне приятно пообщаться хотя бы по переписке. И вот это тоже помогает мне отойти и, м, как бы зарядиться, да.
Мгм. Так. Не втянулась. Ага. Мгм мгм. Мгм мгм. Так. Мгм мгм. И что ты тогда делаешь? То есть даже чат с кем-то из друзей или семьи позволяет вот расслабиться, так перейти от тяжелого дня к расслаблению. Просто початиться, м, на любую тему, на отвлечённую, да. Может быть, пожаловаться на жизнь.
Ну, не обязательно пожаловаться, но это, наверно, тоже бывает полезно, но слушай, когда вот я жалуюсь в конце дня, мне н я, наоборот, ещё больше сосредотачиваюсь на этом, я ещё тогда расстраиваюсь.
Ага ага. Такие самонапоминания получаются, да? Почему я сегодня так устала?
Да, я Да, ну, т тогда я опять погружаюсь в эту же причину, в это в это, в это болото этих проблем.
Да да да да да. Окей.
И плюс ещё наваливаю на другого человека.
А о чём ты тогда любишь вот так вот пообщаться коротенечко? Вот, допустим, не по телефону, а просто именно в формате чата?